Então, eu queria te pedir alguns conselhos, eh, porque eu acho que eu preciso manter hábitos mais saudáveis e de forma consistente, sabe. Sem ser aquela coisa assim, comecei, ei, aí parei. <laughs>
Hum. Tá. Ah. Hum. Boa. <laughs> Boa, entendi, assim, né, eh, realmente o os hábitos saudáveis, né, eles precisam ser mantidos, né, porque senão não adianta muito ali, né, fazer ali 1 semaninha, 1 mês, blá, blá, blá, e depois acabar. Mas me conta um pouquinho, assim, me conta como que s são os seus hábitos atuais.
Uhum. Olha, assim, eh, eu acho que alguns hábitos, né, que eu <chuckles> preciso melhorar, é o uso das telas.
Uhum. Tá bom, uhum.
Eh, eu já passo o dia inteiro na frente do computador, porque eu trabalho no computador é, eu trabalho no computador, trabalho de casa, então eu sento ali na cadeira e passo o dia inteiro na frente dele.
Trabalho e tal, né. Uhum. Uhum.
E além disso, eu acordo de manhã, e que que eu faço?
Já está no celular, né. <laughs> Que novidade, né, você mais 99% do mundo tá assim, infelizmente. <chuckles>
É. Olha só, né. É, gente, inacreditável, sabe. E eu fico, assim, me questionando muito, eu falo: "Não é possível que você não consiga pegar esse celular na hora que você acorda e está na cama assim, sabe". É só largar, mas é um vício, né?
É. Uhum. Sim. É, é um vício, é a questão de, tipo, eu preciso estar inteirada com o que está acontecendo no mundo. Parece que você, eh eh, fo vai precisa resolver o mundo, né? Voc você tem que olhar ali senão você alguma coisa no mundo vai acontecer e você não não vai poder ajudar, né. E, olha, isso é muito comum, esse sentimento está cada vez mais aflorado, assim, nas pessoas, né, e, eh eh, infelizmente isso tá rolando mesmo mas, assim, né, precisa entender, né, talvez, eh, você ter a noção de quanto tempo que você utiliza nos celulares, e também
Uhum. Sim, sim. Uhum.